Okay, ja.
Ich bin jetzt kein Topmodel, aber groß und, äh, das reicht eigentlich schon aus, um ja, mit Frauen klarzukommen und sie ist halt mehr so dann und, äh, ja, sie ist dann schon 'n bisschen <chuckles> immer so der der Part, der eifersüchtig ist, und ich muss sagen, das hat mir immer 'n bisschen geschmeichelt. Ja, da kommt das Teufelchen in mir raus. <giggles>
Okay. Ja, das das hilft das hilft. <laughs> Ja. Ich ich woll ich wollte grad sagen, aber das ist dann ja auch so 'n bisschen ja, dass ich man so so so 'ne leichte Eifersucht kann man ja auch irgendwie als als Kompliment sehen von wegen: „Hey, ich finde dich toll und ich gehe davon aus, dass dich ganz viele andere Leute auch ziemlich toll finden, weil weil du so toll bist.“ Ist ja ist doch äh, so 'n bisschen süß ist es, bisschen schön ist es, ja.. Ich denke auch, aber ja. We wenn
Mhm. Ja, genau. <chuckles> <snorts> Ja, ja, das ist wirklich schön. Weil ich sage dir jetzt einmal: Meine Frau, die hat jetzt angefangen, richtig stark abzunehmen. Die war vorher schon nicht irgendwie übergewichtig oder so, aber die hat jetzt richtig so alles knackig gemacht. Sie hat 15 Kilo abgenommen und, äh, wirklich in in so Top-Model-Niveau verwandelt. Irgendwie hat sie da grade damit angefangen und kann kommt davon nicht mehr los und ich habe ihr schon gesagt: „So, okay, wenn du jetzt nicht aufhörst damit, ne, dann, äh, schnappt dich irgendwer mir weg.” <laughs> So ist <laughs>
Okay. Mhm. Oho. Oi, Respekt. Okay. Ja. Okay. <laughs> Ja, das ist dann das ist dann immer so 'ne Sache, aber ich glaube ich glaube nicht. Nach 6 Jahren irgendwann, ne?
Ja. Ja, ich glaube, und für die ist ja auch Polen, ne, traditionell katholisch, also, das ist habe ja ich habe ja nicht ohne Grund sie ausgesucht, da habe ich Ruhe. <laughs>
Ah, ja, okay, dann ist sie aber Okay, ja, man m man muss sich dann auch die Werte aussuchen, ja. aber auch über so Sachen reden kann, und da bin ich wieder so 'n bisschen bei der Unsicherheit, wenn man einfach so diese aber wenn man da miteinander reden kann und dann ist so von wegen: „Ne, das”
Ja. Ja, stimmt.
„das hat alles nix zu bedeuten.” Ja klar, das, äh, kann man auch so sagen, aber wenn man wirklich einfach wirklich e ernst und echt miteinander kommunizieren kann, ich glaube, da kann man auch viel aus dem Weg räumen, in dem von wegen: „Hey, äh, ich habe mich da nicht gut gefühlt, wie ist 'n das oder wie meinst 'n du das?“, oder: „Da haben wir voll irgendwie das gesagt” oder sonst was, und dann redet man drüber und dann kann das auch irgendwie in Richtung Eifersucht oder Unsicherheit gehen und dann dann kann man das aber auch wieder aus'm Weg räumen und dann fühlen sich beide besser am Ende. Habe ich so den Eindruck, ne?
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, da hast du absolut recht absolut recht. Sehe ich auch so.
Man noch was
Ich denke mir auch, dass das Reden, Kommunizieren, Eifersucht, ähm, definitiv also also, man muss ja sagen, das Stärkste, was es gibt auf der Welt, ist die Liebe. Es gibt nichts, was stärker ist. Also, es ist magisch und wenn man's mal gespürt hat, dann weiß jeder, wovon ich rede. Und, äh, wenn die Liebe da ist, dann hat Eifersucht sowieso keine Chance, weil, dann kann man den Partner auch gehen lassen und, äh weil man ihm vertraut.
Ja. Absolut. Mhm, absolut. Ja. Äh, exakt das. Man man ist sich sicher genug in der Verbindung und dann weiß man
Ja.
derjenige kommt zurück oder er geht gar nicht wirklich ganz weg. Das ist doch 'ne schöne Message für den Abend. Hat mich sehr gefreut
Genau. Genau. Ja, finde ich auch. Hat mich auch. Freue mich wieder, dich mal zu hören. War schön, danke. <chuckles>
Schönen Abend noch. Ja, bis bald.